そうですね、次行くとしたら、海外ですと、あの、地中海に小島がちっさい島いっぱいあるじゃないですか。
はい。はい。 はい。
あの辺行ってみたいですね。
ええ、いいです、なんか海きれいそうですよね。地中海の方
そうですね、海もきれいですし、まあ、海ときれいさに関してはね、さっきおっしゃった、宮古にか敵うとこはないかなと正直思ってますけど。はい。あそこはな世界的に見ても断トツですよね。
食事はい。はい。はい。 あ、すごく綺麗すごく綺麗でしたね。はい。 うん。あ、そうです。あの、去年、沖縄あ、じゃなくてごめんなさい、ハワイ行ったんですけどなんか海のきれいさをだけで見たら、お沖縄と同じくらいか、むしろ沖縄の方がきれいなんじゃないかなって思いました。はい。宮古すごい綺麗すて、あと石垣島とかすごい綺麗でしたね。はい、負けてないですよね。うん。
はい。 はい。 はい。はい。 はい。 ですよね。特に宮古すごないすか。 うん。 うんうんうん。そうですよね。ですです。特に宮古はね、あの川が1本もないんで、だから、う海が絶対に濁らないんですよ。
ああ、あ、なるほどなるほど。あ、そういうことなんすね。そっか。はい。ふんふん。
はい。だから、お沖縄本島も石垣も、そんなにいっぱいないですけど、言うても川がちょっとあるんで。それで、濁りがちょっとだけでやるんですよね。
あ、確かにありました。石垣ありましたね。ああ、なるほどなるほど。そういうことなんですね。だから宮古が。へえ。そっかそっか、ちょっと地中海に戻っちゃうんですけど、あそこご飯もお美味しくないすか、地中海の方って。そうすよね、はい。
そうなんですよ。 はい。 はいはい。 おいしそうすね、その基本イイタリアンな感じのね、料理がやはり多いんですけど、その、普段からイタリアン系の食事が好きなんで
はい。はい。 うんうん。ああ、私もです。すごく好きで。はい。オリーブオイルとか。うん。はい。はい、いいですよね。あ、はいはいはい。
はい、その辺がいいかな。な、そうですね、オリーブオイルとかトマトとかですね、あの辺の味が口に馴染みがいいんで。 あとなんといってもその、地中海の島のがいいなと思うのはですね、旅行行ってその、有名な観光地があるのはいいんですけど、どこでも。その、それ以外の普通の街並みが普通なとこあるじゃないですか、言うて。それが嫌なんですよ。
はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 うん、ふんふん。はい。なりますなります。

はい。あの、行きたい旅先ということなんですけども、普段、旅行とかってされますか。
はい。 そうですね、まあ、人並み程度にはする方ですかね。
はい。うん。 ああ、こ国内とかが多いですかね。国外とか。うんうん。
多分国内、ま、あの、最近は国内が多いんですけど、あの、まあ、時間時間的な問題でですね。まあ、もうちょっと若い時は海外もポツポツ行ってましたけどね。はい。
はい。ええ。はい。そうです、そうですよね、忙しい。はい。あ、あ、そうですか。ええ、どちらの方にちなみに行かれてたりしたんですか？
そうで、かつて行ったのは、あの、ニューカレドニアなんか行きましたね。
はい。 へえ。でも珍しいですよね、ニューカレドニア。
そうですね、ま、今はちょっとマイマイナーと言えばマイナーなんかなと思うんですけど、むか昔はね、あの映画であの舞台になってたんで
はい。 はい。ええ。はい。 はい。 あ、そうなんですか。
はい、天国に一番近い島でしたかね、は、あの、ニューカレドニアだったんで、ま、それが理由でというわけではないんですけども
はい。あ、そうですね、島が。はい。 あ、はい。ちょっと無知で申し訳ないですけど、あれ、あそこは、な南米の方ですか？
いや、南米じゃなくてね、あの、オーストラリアの横に、あの、ニュージーランドあるじゃないですか。そのニュージーランドのさらに横ですね。
じゃないですね。はい。 あ、横か。あ、はい。あ、あっちの方ですね。あ、そうなんですね。はい。はい。はい-はい。ええ、あ、確かに確かに。そうですよね、あの辺だと。そんなに大きなえ、一旦じゃあ、あれですか、ニューカレドニアだと、直行便っていうのは出てるんですか？
だから、あの辺ですね。だから日本とは時差が少なくて、あの体は楽ですね。はい。 はい。 はい。 ああ、出てます出てます。普通にあの、出てますよ。はい。はい。
あ、空港があって、島に。あ、そうなんですね。なんかハワイみたいな感じですね。そこまでは、お大きさはちっちゃいそうな、はい。
そうですね。ま、あ そうですね、ハワイほどツーリスティックではないんですけど、まあ、空港もだいぶ小さくて、あの、空港に降りたら、あの、私らもパイロットさんも自分で歩いて、た降りて歩いてターミナルまで行くみたいな。 昔ながらのとこで。まあ、行った時自体もだいぶ昔ですけど、あの、降りたらその、あの、フランス領なんで、フランス人っぽいパイロットさん、とにかく白人のパイロットさんが降りてきて、降りた途端に、その、まあ、機長と副機長いるじゃないですか。その2人が降りたらパッとタバコくわえて、ターミナルまでくわえたばこで行くんですよ。
うんうん。 はい。 はい。 <chuckles> え、面白いですね。 あ、へえ、なんか、はい。 うん、はい。 あ、そうなんですね。へえ。あ、知らなかったです。うん-うん。 はい。はい。 はい。<laughs> いや、かっこいい。へえ。はい。ああ、やっぱり。ん、なんかいいですね。趣ありますね、それ。雰囲気もあって。うん。
あれがね、すごいかっこいいですよ。はい。 すごくね、その、外国に来たって、やっぱりその、ハワイとかも、何回か行ってて素晴らしいんですけど、完成度がね。ただ、やはりその、完成度が高すぎるがゆえに、その、何て言うんですか、あんまり外国に来た感がないというか、正直。
うんうん。 はい。はい。あありますね、はい。 はい。 あ、それ、あ、すごく分かりますね、それ。
はい、そうなんですよ。
なんか似たようなとこだと、なんだろう、沖縄の離島で、宮古島、数年前に行ったんですけど
うんうん。 ああ、はい。 はいはい。
割と自分あの、なんだろう。